Eh, jadi aku mau cerita deh soal, ini kebiasaan burukku sih dan siapa tahu aku bisa dapat, saran dari kamu nih.
Oke. Oke boleh boleh, apa tuh?
Nah, jadi aku tuh punya 1, eee, kebiasaan sih, yang bisa dibilang ini, mmm, cukup ngeganggu aku akhir-akhir ini, jadi aku itu anaknya cukup, impulsif sebenarnya, mmm, mikirnya tuh nggak panjang, aku sadar sih itu kesalahanku, sampai, eee, aku tuh sampai bikin aku tuh sering beli barang-barang, yang, eee, harganya tuh bisa dibilang lumayan, eee, apa ya lumayan mahal lah untuk aku gitu dan
Oke. Mhm. Oke. Oke, mahal tuh.
Mhm, buat aku tuh lumayan mahal dan harusnya, nggak secepat itu sih atau maksudnya mikirnya nggak sesingkat itu untuk aku beli dan, akhirnya aku lumayan nyesel di setelah aku beli, jadi kayak, eee, kan sayang ya, a aku udah beli barangnya mahal-mahal tapi aku tuh kayak nggak dapat, ketenangan gitu setelah beli barangnya, eee, tetap nyesel dan kepikiran gitu, aku, pengen minta saran aja sih menurut kamu tuh, emang apakah itu keputusan yang tepat untuk aku beli barangnya atau, aku emang, harus mikir panjang dulu kalau untuk beli barang yang mahal?
Oke. Oke. Oke. Mmm, sebelum aku ngasih saran nih Kak, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang pengen aku ajuin ke kamu sih ya Kak walaupun itu sebenarnya hal yang wajar sih Kak untuk memenuhi kebutuhan impulsif kamu, cuman dengan cara yang lebih bijak gitu Kak dan aku mau tanya, kalau yang barang-barang yang kamu beli itu sebenarnya yang bilang yang kamu tadi bilang mahal, apakah itu mempengaruhi juga Kak ke kondisi keuangan kamu, Kak?
Oh, iya boleh-boleh. Oke. Kalau mempengaruhi tuh sebenarnya iya dan enggak sih karena biasanya, eee, ketika aku mau beli barang mahal tuh, eee
Oke.
aku tuh combine sama tabungan yang aku punya. Jadi, misalnya nih aku mau beli, eee yang terakhir aku beli itu, eee, sepatu yang harganya tuh lumayan banget gitu padahal aku masih punya beberapa pasang sepatu yang, eee, aku bisa pakai. Jadi, mmm, untuk beli sepatu itu, aku, rela tuh buat, eee, ngorek tabunganku, eee, misalnya kayak dari harganya misalnya Rp3.000.000, aku, eee, berani untuk ngorek tabunganku Rp2.000.000, terus satu jutanya aku pakai dari gajiku yang di bulan ini. Nah, itu, eee, lumayan terasa bersalah karena, 1, tabunganku kekoreh kan, ke-2 juga aku ngerasa bersalah karena akhirnya itu sepatu juga yang yang enggak enggak yang urgen banget untuk dipakai juga gitu.
Oke menarik nih. Oh, gitu. Iya. Oh, begitu. Iya, betul. Oh, iya iya dan itu menurut aku, kamu udah bagus sih Kak. Kamu udah memunculkan rasa bersalah kamu dan kamu juga sadar akan kesalahan itu, eee, dengan membeli barang-barang impulsif itu gitu Kak, tapi untuk tujuan utama kamu membeli barang-barang itu sebenarnya apa sih, Kak? Dan kamu itu tergiur itu dari mana gitu loh, Kak? Kenapa bisa membeli barang, eee, impulsif itu, Kak?
Iya. Oke. Jadi sebenarnya tuh tergiurnya itu bukan karena promo dan lain-lain sih, cuma karena aku memang, eee yang aku sadari ya, aku tuh pengen nurutin, eee, egoku gitu karena waktu itu yang sepatu ini ceritanya waktu itu aku ada mau jalan ke, eee
Oke. Iya.
acaranya temenku, eee, pestanya temenku dan itu tuh ngeharusin aku pakai sepatu yang, eee, warnanya cokelat, dan formal, sementara aku tuh enggak punya c e ce sepatu warna cokelat yang formal gitu, eee, tapi di rumah aku tuh masih punya beberapa sepatu formal, walaupun, eee, warnanya itu bukan cokelat dan ada sepatu kasual juga dan lain-lain, eee, cukup banyaklah. Nah, mmm, akhirnya setelah aku beli kan itu akhirnya cu sepatu cuman kepakai sekali ya, mmm, dan aku ngeluarin bujet yang besar. Jadi, eee, a aku tuh bisa dibilang kayak enggak suka gitu ketika ngerasa ada hal-hal yang aku gak punya dan, eee, aku tuh jadinya keterbatasan gitu, waktu itu, makanya akhirnya aku ng ngerasa harus beli padahal aku baru mikir sih baru kepikiran sekarang itu bisa a bisa diatasin sih harusnya.
oke. Oh, begitu. Iya. Oke. Betul. Hmm. Iya. Oh, iya. Itu itu bisa aku bilang kamu sudah punya kesadaran akan hal itu ya Kak sebelumnya Kak, dan kamu juga sebenarnya bisa mengantisi mengantisipasi, cuman ego kamu lebih besar ya Kak dibandingkan dengan, eee, sikap kamu untuk mengantisipasi hal tersebut Kak. Itu, ya bisa dibilang har yang hal yang wajarlah Kak, itu hal manusiawi juga gitu, tapi apakah itu sering kejadian Kak? Meh mungkin dalam rentang waktu 1 bulan, eee, tingkat pembelian impulsif kamu itu seberapa sering sih, Kak?
Iya. Nah, iya tuh benar. Oke. Kalau buat barang-barang yang mahal tuh sebenarnya enggak sesering itu sih, eee, kayak misalnya 2 bulan sekali, eee, itu biasanya ada atau 3 bulan sekali, tapi kalau yang, eee, reguler dan ada terus tuh barang-barang yang kecil, mmm, cuman kalau barang-barang yang harganya enggak gitu mahal kan ya mikirnya kayak, "Oh, ya udah." Gitu, eee, mmm, enggak enggak gitu membuat keuanganku jadi buruk pada saat itu. Jadi, ketika nyesel atau enggak tuh, ya lebih ke, "Ya udahlah," tapi kalau nih barang-barang yang lumayan mahal di aku nih, jadinya aku, "Ah, gimana, ya?" Nyesel banget dan kepikiran beberapa hari gitu.
Hmm. Oh, beli juga. Oke. Iya. Oh, sampai ke pikiran beberapa hari ya Kak dan kalau itu biasanya kamu beli barang-barang yang mahal atau yang printilan yang kecil-kecil itu, itu kan masih masuknya ke dalam impulsif ya Kak, itu tuh, eee, mempengaruhi ke barang-barang pembelian pembelian barang-barang pokok kamu juga enggak sih, Kak? Kayak kamu atau lebih mentingin barang impulsif kamu ketimbang barang-barang pokok kamu Kak?
Iya sih. Oh, kalau mentingin barang-barang impulsif sih enggak, mmm, aku tuh selalu udah misahin sih pada akhirnya, mmm, aku yang penting dari pendapatanku tiap bulan tuh, eee, untuk kebutuhan pokok tuh udah semua, baru sisanya aku bisa belanjain. Cuma yang paling ngaruh sih paling ke tabungan karena jadinya harusnya aku bisa nabung di sekian, di je jangka waktu sekian, aku jadinya enggak enggak tercapai tuh di segitu. Padahal ya sebenarnya tabungan kan perlu ya untuk kayak kebutuhan darurat dan lain-lain makanya aku jadinya nabungnya tuh pelan banget.
Oke. Iya. Oke. Betul. Banget. Oh gitu. Iya sih Kak. Aku juga maham paham banget sih Kak kondisi kamu dan kamu juga udah menyadari akan kesalahan itu gitu kan Kak, dan itu untuk dampaknya sekarang, kan tadi kamu bilang ke tabungan ya Kak dan kamu jadi bisa m kamu jadi nyimpen uangnya lebih lambat gitu kan Kak. Nah, itu menurut kamu, kamu pernah enggak sih Kak untuk mengurangi pembelian-pemblian hal impulsif kayak, gitu? Apalagi barang banga barang-barang yang mahal tadi gitu Kak. Mungkin dalam sebulan kamu kayak ngurangin berapa kali belanja gitu, Kak? Atau mungkin beli barang yang lebih murah gitu dari biasanya? Pernah enggak, Kak?
Iya sih. Nah, eee, kalau ngurangin, aku sadar sih kalau dari dulu tuh dulu tuh sebenarnya parah banget, sekarang tuh enggak gitu parah. Cuma menurutku masih bisa harusnya dikurangin lagi tuh karena, mmm, di tabungan itu enggak gitu, apa ya, tabunganku masih keganggu banget sama pembelian-pembelian impulsif ini. Cuma kadang tuh aku jadinya enggak, apa ya, bisa dibilang enggak, ah, enggak bisa ngalahin ego ketika lagi pengen barang itu gitu.
Oke. Iya. Oke. Oh, iya iya paham cih. Ngerti sih Kak dan itu juga, ya bisa dibilang manusiawi juga sih Kak dan itu normal banget, orang-orang lain juga pasti pernah melakukan hal yang sama sih Kak, tapi kalau aku boleh saran nih ya Kak, sepertinya kamu itu perlu untuk lebih mengutamakan kegunaannya secara realistis Kak. Jadi, kamu sebelum berfikir nih untuk membeli barang tersebut, itu kamu lebih fikirin, "Apakah ini di masa depannya akan dipakai?" Gitu kan Kak ataukah, "di masa depannya akan berguna?" Gitu kan Kak. Soalnya kalau kamu beli lalu cuman dipakai kayak cuma sekali atau dua kali dalam di masa yang akan datang, itu kan sayang banget ya Kak dan kan untuk barang-barang mahal apalagi tuh, yang bisa dibilang kalau keseringan enggak dipake dan dirawat akan rusak gitu kak barang-barangnya. Kalau kayak gitu, kamu sebelumnya pernah kepikiran enggak Kak untuk melakukan hal yang kayak gitu?
Mmm, iya iya. Oh, iya sih benar. Nah, itu tuh jeleknya aku. Ketika beli barang itu, aku tuh fokus ke 1 tujuan aja, yaitu kayak kemarin beli sepatu tuh fokusnya ke menghadiri pestanya temanku, eee, dan udah di situ aja, aku enggak mikir panjang tuh kayak tadi yang kamu bilang soal, eee, ka barang yang mahal tuh kalau disimpan lama dan enggak dipakai tuh bakalan rusak sendiri. Itu jujur enggak kepikiran sama sekali dan ini harusnya jadi bahan pertimbangan aku sih untuk selanjutnya ketika mau beli barang-barang baru yang harganya, eee, ha butuh effort buat kumpulinnya, ya.
Oh, gitu. Betul. Benar. Iya betul Kak karena kan sayang dong uangnya da atau enggak tabungannya dipakai untuk beli barang-barang yang mahal, tapi enggak kamu gunakan juga kan Kak. Lalu nih, eee, yang ke-2 nih Kak, dari aku, itu menurut aku, kamu harus, eee, beli barang itu bandingkan dengan kondisi keuangan kamu juga Kak. Jangan terlalu maksain sampai harus menguras tabungan kamu Kak, karena kan tabungan yang seperti kamu bilang tadi, itu kan penting kan buat masa depan atau mungkin ada urusan mendadak dan lain-lainnya gitu Kak. Jadi, kamu harus pertimbangkan. Apakah dengan membeli barang tersebut tabungan kamu a masih aman-aman aja atau m atau tabungan kamu nantinya akan terkuras gitu Kak, itu harus kamu pertimbangkan banget Kak, karna itu penting banget sih Kak menurut menurut aku dan apalagi untuk kamu juga yang udah bekerja gitu Kak. Jadi, iya harus dingin banget sih Kak tabungan gitu Kak.
Iya benar benar. Iya benar. Oke. Iya sih. Itu itu juga tuh yang aku beneran, eee, khawatir gitu sama, eee, tabungan karena aku jadinya enggak bisa capai target kan untuk, eee, bisa menuhin, eh s total minimal yang harus aku tabung gitu, karena me lumayan susah sih. Menurut kamu, kira-kira kalau dari sisi, eee, untuk nahan godaan tuh ada lagi enggak sih yang bisa aku coba?
Iya. Nah, benar. Iya, betul sih. Ada Kak. Yang paling penting adalah belajar dari pengalaman sih Kak karena kamu sudah punya pengalaman sebelumnya dan kamu sadar akan kesalahan itu, kamu harusnya bisa untuk mengantisipasinya dan mencoba untuk lebih baik untuk ke depannya Kak. Itu paling penting sih Kak, menurut aku Kak.
Oh, iya sih. Oke. Iya sih. Eee, benar benar benar. Aku jadi diingetin lagi nih soal, eee, perilakuku sebelumnya yang memang aku sadar sih itu enggak baik. Makasih banyak ya. Aku jadinya kayak di-reminder untuk bisa mikir berulang kali sih kalau misalnya mau impulsif. Semoga aku bisa jadi lebih baik deh ke depannya. Saran kamu berguna banget. Makasih banyak ya.
Iya. Betul. Iya Kak. Iya. Sama-sama Kak. Semoga semuanya berjalan lancar ya Kak. Sampai jumpa lagi Kak.